ค่ะ อยากจะสอบถามคุณน่ะค่ะว่าคุณน่ะค่ะชื่นชอบการดูหนังภาพยนตร์ไหมคะ?
จริง ๆ ปกติก็ชอบดูนะคะ แต่ว่าราคามันแอบแพง เลยไม่ค่อยได้ ข ไปดูเท่าไร ใช่
อา แอบแพงเหรอคะ เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือหนังภาพยนตร์ คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบเหมือนกับสตรีมมิงออนไลน์ อย่างเรื่อง อ อย่างใน Netflix ก็ดี หรือว่าอะไรนะ Disney อะไรพวกเนี้ยเนาะ อย่างเงี้ยค่ะ คุณชอบดู เอ่อ หนังภาพยนตร์นะคะที่ไหนมากกว่ากันนะคะ ระหว่างแบบเหมือนกับดูที่ ไปที่โรงภาพยนตร์เพื่อดู กับการดู สตรีมมิงออนไลน์ แบบเนี้ยค่ะที่บ้านน่ะค่ะแบบไหนมากกว่ากันคะ? ค่ะ
จริง ๆ เลยอะค่ะ จริง ๆ เลยก็คือชอบดูที่โรงมากกว่า แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่การงาน การเงิน มันก็เลยต้องรอดู ใช่ มันก็เลยต้องรอดู ตาม แชนเนล ที่เขาเหมือนแบบว่ามีมาให้ฟรี ๆ แบบนี้แหละค่ะ
อา อ ยังไงคะ มันเยอะเหรอคะ? อ๋อ คือจริง ๆ อะคุณน่ะ คือถ้ามีเวลา แล้วก็ราคาที่ จะว่าไปเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไรแล้วนะคะ มันก็อาจจะสูงไปนิดหนึ่งใช่ไหม ก็เลยแบบเหมือนกับว่าแอบสูงไปนิดหนึ่ง ก็เลย ข ขอ ขอเป็นทีมที่อยู่ อ เอ่อ รอให้หนังออกจากโรงภาพยนตร์แล้วรอดูอยู่ที่บ้านดีกว่า ใช่ไหมคะ อา เอ๊ แล้วมันดีกว่ายังไงอะคะ? คุณไม่ได้ดูไว คุณไม่ได้ดูแบบเดี๋ยวนั้นนะ <chuckles>
อืม ก็ ใช่ อา ใช่ ๆ ๆ <chuckles> ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือ คือมันไม่ได้ดีกว่าหรอกค่ะ เพราะว่าใจอะก็อยากจะเข้าไปดูในโรงเหมือนกัน แต่ถ้าสมมุติว่าช่วงนั้นอะค่ะแบบภารกิจเยอะ อย่างเงี้ย มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ ใช่ ๆ แต่จริง ๆ แล้วอะชอบดูการ หมาย หมายถึงว่าชอบดูในโรงหนังมากกว่า เพราะว่าเราจะได้เสียงที่แบบกระหึ่ม ได้ เสีย ใช่ไหมคะ?
เออ อา ค่ะ อืม งานเยอะ อืม อา ถ้า ย ถ้าอย่างงั้น ถ้าอย่างงั้นแปลว่า คุณ คุณก็คงจะมีประสบการณ์ในการแบบเหมือนกับดูภาพยนตร์ใน ในโรงหนังบ้างใช่ไหมคะ? อยากให้คุณเล่าให้ฟังหน่อย แบบเหมือนกับคุณน่ะ แบะ แบบประทับใจอะ อะไรยังไง อย่าง อา ไหนเสียงที่กระหึ่มแล้ว มีอะไรบ้างอีกอะคะ?
ก็ ค่ะ ก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราได้ไปดูหนังเรื่อง อา เกี่ยวกับเวทมนตร์ค่ะ ยกตัวอย่าง "Harry Potter" อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะได้เสียงที่มันแบบมีความ surround ที่เหมือนแบบว่า เฮ้ย เวลาเขาเสก ใช่ เวลาเขาแบบร่ายคาถา มันเหมือนจะอยู่ใกล้ ๆ เรา เหมือนเราอยู่ในโลกนั้นด้วยจริง ๆ อะค่ะ
อือฮึ อา ค่ะ อ๋อ รอบทิศทางเลยใช่ไหมคะ? เออ อ๋อ เหมือนคุณอยู่ใน เหมือนคุณอยู่ในซีน ในฉากนั้นเลยใช่ไหมคะ? อา
ใช่ ด้วยความมืดของโรงด้วย อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ คือโอเคแหละ แวดล้อมมันก็แบบเหมือนกับส่ง เขาเรียกว่าส่ง แล้วก็เสียงที่แบบก็ส่งอีก คือเหมือนตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในนั้นเลย อืม
ใช่ ๆ แล้วจอก็ใหญ่กว่าที่บ้านเรา ไม่รู้ต้องกี่เท่าต่อกี่เท่าอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบ เฮ้ย มีอารมณ์ร่วมสนุกไปกับหนัง อะไรแบบเนี้ยเลยอะ
อือ <chuckles> อืม เออ เออ ๆ ค่ะ เออ แล้วอย่างงี้ คืออย่างที่คุณบอกว่า โอเคแหละ ภาระงานคุณเยอะ มันก็เลยแบบเหมือนกับทำให้คุณเนี่ยค่ะไม่ได้ เอ่อ ไม่ได้ไปแบบเหมือนดูหนังในโรงภาพยนตร์แล้ว อา อยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า โอเค กลับมาที่แบบเหมือนกับดูหนัง ร ที่บ้านเนี่ยค่ะ เป็นยังไงบ้างอะคะ?
อืม ก็ดูที่บ้านมันก็จะสะดวกอีกแบบหนึ่งอะค่ะ เราจะสามารถนอนเอกเขนก รับโทรศัพท์ กินขนม กินข้าว แล้วก็ดูเวลาไหนก็ได้ อย่างเงี้ยค่ะ คือมันสะดวกสบาย แต่ว่าเหมือน เหมือน แต่ว่าอันนี้ อันนี้พูดจริง ๆ ว่า ใช่ เราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูไงคะ ด้วยความที่แบบเราก็มีสิ่งต่าง ๆ นานา ที่เราเอามาทำระหว่างดูหนังด้วย อย่างเงี้ย ค่ะ
อือ ๆ ๆ อา เออ เออ มันยืด มากกว่าเนาะ อืม อืม อ๋อ <chuckles> เออ นึกออก คือมันก็จะมีแบบสิ่งรอบตัวที่แบบเหมือนกับคอย เขาเรียกยังไง ดึงความสนใจจากหน้าจอหนังภาพยนตร์ไป คุณก็อาจจะดูแบบเหมือนภาพยนตร์ เรื่องนั้น ไม่รู้เรื่องไปเลยก็ได้ ใช่ไหมคะ? เออ
ใช่ แล้วอีกอย่างก็จอเล็กมันก็ไม่ได้เหมือนว่า เฮ้ย เราอินร่วมไปกับ ตอนที่เราเหมือน ตอนอยู่ในโรงอะค่ะ แต่โดย โดยส่วนใหญ่แล้วอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนเราดูหนังที่บ้านมากกว่า อ แต่ แต่ถ้าให้เลือกจริง ๆ ถ้าเหมือนรวยหรือ ว่า ถ้าเกิดว่า ใช่ ถ้าค่าบัตรมันถูกกว่านี้อะค่ะ ก็อาจจะแบบติด ตีเข้าไปดูในโรง อย่างเงี้ย น่าจะสนุกกว่า ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ
เออ เออ ๆ ค่ะ เออ <chuckles> มีเวลาเยอะ <chuckles> เออ อ๋อ น่าจะดีกว่าใช่ไหม คือโอเคอะ คือ ก็คือคุณนี่ยังไงก็ยังชื่นชอบการที่ดูหนังใน ดูภาพยนตร์ในโรงหนังมากกว่า เพราะว่ามัน มันให้ความสมจริงสมจัง ใช่ไหมคะ สมจริงสมจังมากกว่าที่คุณยู คุณดูอยู่ที่บ้าน แล้วดูอยู่ที่บ้านก็คือมีความรู้สึกว่าอาจจะดูแล้วไม่รู้เรื่องเท่ากับ ดูที่โรง ภาพยนตร์ เพราะว่ามันมีสิ่ง สิ่งรอบตัวคือแบบ เอ่อ คอยแบบดึงความสนใจอยู่ตลอดเวลา แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากจะรู้ว่า เอ่อ หนังประเภรท หนังประเภทไหนที่แบบคุณแบบเหมือนรู้สึกว่า "เออ ถ้าเรื่องเนี้ย แม้ไม่มีเวลาอะก็ต้องไปดูที่โรงหนังเท่านั้นน่ะค่ะ" นึกออกไหมคะ ดูที่บ้านมันอาจจะ เออ อา โอเคค่ะ อยากให้คุณเล่าว่าต้องเป็น ป หนังประเภทไหนอะคะ?
ใช่ค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ <chuckles> ได้ค่ะ นึกออก ต้องเป็นหนังประเภทที่ Marvel สร้างอะค่ะ หนังที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโรอะค่ะ เพราะ ว ใช่ เพราะว่าฉากแอกชัน หรือว่าฉากที่เขาต่อสู้กับตัวร้าย แบบเนี้ยค่ะ เราก็อยากจะเห็นหน้า เห็นทุกรายละเอียดที่เขาแบบต่อสู้กัน หรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วไปดูในโรงอะ มันแบบมีความมัน มีความสนุก เวลาที่ตัวร้ายกับพระเอก หรือนางเอกเขาแบบว่าต่อสู้กัน อย่างเงี้ยอะค่ะ
อา ยังไงคะ? อ๋อ ซูเปอร์ฮีโร อา ๆ อา อา อ๋อ เออ เออ ๆ ค่ะ เออ มันสมจริงสมจัง แล้วคือคุ คุณ คุณอาจจะชอบแบบเหมือนฉากบู๊ ฉากแอกชันของเขา ใช่ไหมคะ ที่แบบ นอกจากจะแบบเหมือนกับมันบู๊แอกชันได้แบบ โอ้ย ถึง เขาเรียกยังไง ถึงตา ถึงแบบ ถึงใจคุณแล้วอะ ก็ยังมี จะมีเรื่องของเสียงด้วยใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ เสียงมันเป็นยังไงคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ เสียงด้วย เสียงก็มีส่วนมาก ใช่ค่ะ เพราะว่ามันกระหึ่ม มัน Surr เมือ เหมือนเขามาเตะต่อยอยู่ข้าง ๆ เรา อย่างเงี้ยค่ะ มาชกกันต่อหน้าเรา อย่างงี้ ใช่ ๆ ๆ มันก็เลยยิ่งทำให้เราแบบว่า ต้องเป็นหนังประเภทนี้แหละที่เราจะยอมเสียเงินเข้าไปดูในโรง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูที่บ้านจอเล็ก ๆ แบบเนี้ยค่ะ มันก็แบบ "เฮ้ย เขาเตะกันไกลขนาดนั้นเลยเหรอ? แล้วเจ็บเหรอ?" อะไรอย่างงี้ มันไม่มีอารมณ์ร่วมค่ะ มันไม่ มีอารมณ์ร่วม
<chuckles> อยู่ข้างหน้าคุณเลยใช่ไหมคะ? เออ เออ ค่ะ <laughs> <chuckles> เออ ไม่มีอารมณ์ร่วมเนาะ คือ คือจริง ๆ แล้ว คือมันเหมือนกับว่าการที่ คือถ้าเป็นหนังประเภทของ ของ Marvel ที่ Marvel vel เขาทำ Production โดย Marvel เนี่ย คือก็แบบว่าคุณน่ะจะไม่พลาดแน่นอน จะต้องไปดูที่โรงแน่นอนใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ไม่พลาด ไม่พลาดค่ะ เพราะว่าหนัง Marvel เขาเก็บรายละเอียดได้ดี อย่างแบบ อา เรื่อง "Spider-Man" อย่างเงี้ยค่ะ โอ้โฮ ทุกฉากมันบู๊มาก มันแบบล้างผลาญมาก
อือ อื้อฮือ อ้าว เป็น คะ? เออ เออ แปลว่า เดี๋ยวนะ แสดงว่าคุณน่ะค่ะเป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโรของ Marvel อย่างงี้ ถูกต้องไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อ แล้วมันมีตัวละครแบบเหมือนกับหนังเรื่องไหน ที่แบบเหมือนคุณแบบ อุ๊ย ชื่นชอบเป็นพิเศษ ใช่ Spider-Man ไหม ที่กิ คุณ คุณพูดถึงเมื่อกี้?
อันที่จริง "Spider-Man" ชอบฉาก ชอบ อ่า การต่อสู้อะค่ะ แต่ตัวที่ชอบที่สุด น่าจะเป็น อ่า Captain America ค่ะ <laughs>
อืม ค่ะ Captain America แล้วเขา ทำไม ทำไมถึงชอบ ทำไมถึงชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เอ่ย?
ใช่ ๆ เอ่อ หลัก ๆ เลยค่ะ ตัวพระเอกเขาหล่ออะ <laughs> แค่นั้นเลย ไม่มีอะไรแอบแฝง <laughs>
ค่ะ อ๋อ <laughs> อันนี้ <laughs> อ้าว แล้วแบบฉากหรืออะไรอย่างเงี้ยล่ะคะมันเป็นยังไง? ระบบซงระบบเสียงดีด้วยไหมคะ? มันส่งเสริมกันไหม?
ก็คือ Marvel ค่ะ คือ Marvel เขาทำดีของเขาทุกเรื่องอยู่แล้วแหละค่ะ อันนี้ก็คือแบบ เขาเรียกว่าอะไร มีความชื่นชอบส่วนตัวใน ในตัวพระเอกมากกว่า แต่ว่า ใช่ แต่ว่าอย่างฉาก อย่างอะไร ก็ ก็ยัง ยังเทให้ Spider-Man อยู่ดี <chuckles>
เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม ในตัวพระเอกใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ โอเค แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ คือเหมือนกับว่าบาง หนังบางเรื่องของ Marvel น่ะค่ะ คือมันอาจจะมีแบบเหมือนกับ กับบทวิจารณ์หนังอะไรที่ออกมา อะไรอย่างเงี้ย มันส่งผลให้คุณแบบเหมือนกับ มีผลไหม ที่คุณแบบเหมือนกับ อืม หนังเรื่องเนี้ย ไม่ น ไม่ ไม่ไปดูดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่ ง อืม
อา ไม่นะคะ เพราะว่าเรารู้สึกว่า อืม พวก พวกผู้วิจารณ์น่ะค่ะ ก็ ก็วิจารณ์ตาม ตามหน้าที่ของ ของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเวลาเราเข้าไปดู เราไม่ได้คาดหวังว่า เฮ้ย หนังมันจะต้องดีทุกกระเบียดนิ้ว เราเข้าไปเพื่อรับชม เอาความบันเทิง เอาความชื่นชอบในตัวพระเอก เอาความชื่นชอบใน เอ่อ เสียง บรรยากาศ ฉากที่ทาง ใช่ ที่ทาง Marvel เขาแบบว่าจัดทำมาเป็นอย่างดีแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม นา ล บันเทิง อืม อา ค่ะ เออ แปลว่า ก็คือแบบเหมือนกับ โอเคแหละ คุณไม่ได้สนใจเรื่องนั้น แต่ว่าคือคุณก็ไปดูอยู่ดีอะเนาะ ทีนี้นะคะ เอ่อ แบบเหมือนกับ เอ่อ ในโรงหนังเนี่ยค่ะ มันก็จะมีเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่นั่งที่มัน ที่มันแตกต่างกัน นึกออกไหมคะ โดย โดย โดย โดยส่วนตัวของคุณน่ะค่ะ เหมือนกับที่นั่งที่คุณ ที่คุณมักจะเลือก เลือกไปนั่งเวลารับชมภาพยนตร์เนี่ยค่ะ มันจะเป็นที่นั่งแบบไหน บาง บางทีเห็นเขามีเป็นแบบเหมือนกับเป็นโซฟา เป็นฮันนีมูน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เป็นยังไงอะคะ?
ใช่ อืม นึกออกค่ะ นึกออก อ๋อ อันนั้นน่ะค่ะ ถ้า ถ้าปกติ สมมุติว่าแบบถ้ามีอะไรต้องไปทำต่อ หรือว่าไม่ได้อะไร ม เหมือนแบบว่า เหมือนมันไม่ใช่นัดพิเศษ อย่างเงี้ยค่ะ เข้าไปดูเพื่อแบบอยากดูเฉย ๆ เราก็อาจจะเลือกที่นั่งธรรมดาค่ะ อ แบบดูแล้วก็จบไป แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปกับคนพิเศษ เช่น อืม เหมือนเวลาอยากพาคุณแม่ไปดู อย่างเงี้ย อยากให้ท่านนั่งสบาย ๆ จะก็ยอมค่ะ ยอมซื้อตั๋วที่มันเหมือนแบบว่า เออ ให้ท่านได้แบบ นอ ล แบบได้เหยียดขาได้บ้างในบางที อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ต้อง ใช่ ไม่ต้องคอยหลบให้คนที่เหมือนแบบลุกไปเข้าห้องน้ำแบบ คือ ห มันจะมีทางเดินที่กว้างขึ้นน่ะค่ะ ท่านก็ไม่ต้องคอยขยับหลบ อะไรแบบเนี้ย ซึ่งอันนั้นน่ะจะยอมเสียเงิน แต่ถ้า ใช่
อืม ๆ ๆ ค่ะ อา อา ค่ะ ค่ะ เออ อา ค่ะ เออ ๆ อ๋อ เดี๋ยว ราคามันจะสูงกว่ากันเยอะไหมคะ? ถ้าเป็นแบบเหมือนกับที่นั่งธรรมดา
สูงเหมือนกันค่ะ
กับที่นั่งอย่างที่คุณว่า มันก็จะแบบ อืม คือก็อย่าง เออ
ใช่ บางโรงมัน มันเป็นสอง ท มัน มันเป็นเท่าตัวกับที่นั่งธรรมดาเลยอะค่ะ
อ๋อ เหรอคะ แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความสะดวกสบาย นั่งสบายแบบนี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ แต่ว่ามันก็จะมีที่นั่งพิเศษไปกว่านั้นอีก ก็คือเหมือนแบบว่าเราสามารถนอนดูได้เลยอะ แล้วก็จะมีคนเอาผ้าห่ม เอาพ็อปคอร์นมาให้เรา ใช่ แล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไร มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเสิร์ฟด้วย ถ้าเราต้องการอะค่ะ
อืม เป็นยังไงคะ? เหมือน อ้อ เหรอคะ เหรอคะ? อุ๊ย! อุ๊ย จริงเหรอคะ? โอ้โฮ <chuckles> ก็คือ ว วงการ วงการดูหนังในโรงภาพยนตร์นี่ก็คือ โอ้ ไปไกลมากเหมือนกันนะคะเนี่ย โอ้
ใช่ค่ะ ใช่ <chuckles> ค่ะ เอาจริง ๆ ที่นั่งแบบนั้นมันก็สบายนะคะ แต่มันสบายจนเรา เกือบหลับเลยอะ <chuckles> แอร์ เย็น ๆ มีผ้า ห่ม เราเกือบหลับเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นก็ ถ้าไม่ใช่โอกาสพิเศษจริง ๆ อะจะไม่เลือกที่นั่งแบบนั้นเลยอะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าก็โอเคนะ สบายจริง
อ เออ <laughs> <chuckles> เออ เออ อาจจะ อาจจะไม่ ดูหนังไม่รู้เรื่อง เพราะว่าแอบหลับไปชั่วขณะหนึ่ง อะไรแบบนี้ใช่ ไหมคะ? เออ อืม
ใช่ ๆ ๆ เป็น มันเป็นอย่างงั้นจริง ๆ แล้วยิ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเสิร์ฟ ก็คือยิ่งเบลอ เลย ก็เลยแบบ เออ ๆ เอาที่นั่งธรรมดาเถอะ เอาแค่อรรถรสแล้วก็กลับบ้าน ประมาณเนี้ยอะค่ะ
<chuckles> <chuckles> เออ เออ ค่ะ แล้ว แล้วแบบเนี้ย คืออยากทราบว่าตำแหน่งของที่นั่งในโรงหนังเนี่ยค่ะ มีผลต่อการดูหองคุณไหมคะ? มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดูไหม?
มีค่ะ เพราะว่าเคยมีอยู่ หนังเรื่อง หนังเรื่องหนึ่งอยากดูมาก แต่ว่ามันเป็นฉากที่เหมือนแบบว่า เป็นท้องฟ้าและทะเลเยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วอยากดูมากก็เลยเหมือนแบบ อา เข้าไปดูแล้วแบบนั่งหน้า อ แบบแถวที่ 2 จากหน้าสุดอะ แบบเงยคอ
อือ ค่ะ อา นะ โอ้โฮ แล้วคือยังไงคะ? เวลา เวลาคุณดูคุณก็เงยคอ อย่างเงี้ยเหรอคะ?
เงยคอ เราเมื่อยมาก เมื่อยไม่พอเวียนหัว เพราะว่าฉากที่ แบบส่วนใหญ่ในหนังอะ มันคือฟ้า ๆ น้ำทะเล คือมันเป็นฉากที่เราต้องควรไปดูไกล ๆ อะค่ะ อันเนี้ย <chuckles> พอเราไปดูแถวที่ 2 แล้วเราเหมือนแบบ "นี่เราจมน้ำอยู่หรือเปล่า?"
เออ เออ อืม <chuckles>
มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยอะค่ะ เพราะฉะนั้น ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเวลาหลังจากนี้ถ้ามี มี มี อ มีตั๋วแค่แถวแรก แถว 2 แถว 3 อย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะแบบ ก็อาจจะยังนะ ก็อาจจะแบบ ขอดูรอบอื่นแล้วกัน <laughs> ใช่ค่ะ ๆ
เออ มัน มันก็มีความยากลำบากเนาะ อืม ก็อาจจะ ย <chuckles> ก็อาจจะ เอ่อ ขอดูรอบอื่นนิดหนึ่งใช่ไหมคะ? เออ แล้ว โอ้โฮ แถว แถวก็มีผล แล้วคือแบบเหมือนกับซ้าย ขวา กลาง กึ่งกลาง อะไรอย่างงี้ ก็มีผลด้วยไหมคะ?
ก็ ก็มีนิดหนึ่งสำหรับเราอะค่ะ เพราะว่าเราจะชอบคิดว่า "เฮ้ย ถ้าเราเข้าห้องน้ำ เราก็ไม่อยากรบกวนท่านอื่น ๆ ที่ดูอยู่" อย่างงี้ เราจะไม่เลือกกลางเป๊ะอะค่ะ เราจะเลือกสักประมาณแถว อ่า ที่นั่งที่ 5 จากริม แค่นั้น ประมาณนั้น
อืม ๆ ๆ อา อ๋อ ก็คือที่ ที่ 5 จากริมสุด โอเค ก็ โอ ค
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ
เค ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกับ เอ่อ จุดที่คุณสะดวกลุกขึ้น แบบเหมือนกับลุกขึ้นเวลาที่คุณอยากจะเข้าห้องน้ำอะเนาะ อืม
ใช่ค่ะ แต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่า เวลาถ้าสมมุติว่าเราไปดู อย่างเงี้ยค่ะ แบบเหมือนเขาก็จะให้เราจองเป็นคู่ ๆ อย่างเงี้ย พ ซึ่งบางทีเราก็อาจจะแบบเหมือนนั่งไม่ได้แค่แบบคนเดียว เหมือนแบบว่ายังไงเราก็ยังต้องนั่ง นั่งติดกับคนอื่น อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง
อืม อืม ค่ะ อืม อืม ใช่ไหมคะ เออ คือก็เท่า เท่าที่ฟังของคุณมา แล้วคุณก็คือมีความรู้สึกชอบดูที่หนัก รอบดูหนังที่โรงภาพยนตร์มากกว่า แล้วอย่างเงี้ยค่ะ กลับมาดูที่บ้าน อย่างบ้าง อย่างเงี้ย คุณก็คือจะ ส
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
ใช้เวลาในการดูที่บ้าน ถ้าหากมีงาน หรือมี เอ่อ มีงานที่ภาระงานเยอะแยะ ก็จะดูหนังที่บ้านอีก แล้วหนังประเภทไหนอะคะ ที่คุณจะแบบเหมือนกับ อันเนี้ยต้องเลือกดูที่บ้านเท่านั้นน่ะค่ะ?
อือ อันนี้จริง ๆ ไม่ได้ ไม่ได้กำหนดเลยค่ะ เราก็เลือกดูว่า เออ หนังไหนที่มันเคยเข้าโรง แล้วมันเคยดัง แล้วออกมาสตรีมให้เราดูฟรีแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลือกดูตามเวลาที่เรา ใช่ เราก็เลือกดูตามเวลาที่เราสะดวก ตามเวลาที่เราแบบ เออ อยากกินหนม อยากนั่งอยู่ตรงนี้ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ค่อย ๆ ล เลือก ๆ ดูไป อย่างเงี้ย
อืม ๆ ๆ เออ ก็ดูที่บ้านไปเนาะ เออ เออ เออ ก็ ช ก็ใช้เวลา เพื่อ เอ่อ เสพความบันเทิงให้กับตัวเองไป แบบนี้เนาะ ในเวลาว่าง อืม อือฮึ <chuckles> ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการดูหนังที่โรงภาพยนตร์ แล้วก็ที่บ้านค่ะ ไว้วันหลังมาคุยกันอีกนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ <laughs> ค่ะ
ใช่ค่ะ ๆ ก็ไม่ได้ระบุเลยว่าต้อง ต้องเป็นหนังประเภทไหน ค่ะ ค่ะ สนุกมาก ๆ เลย ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ